Sí, sí, aquí he probado varios, y me han gustado. Aquí, en Italia, bueno, yo digo que cocinan espectacular. No hay otro sitio, después de mi país, después de Italia, donde cocinen tan bien. Y sí, sí me ha gustado, la las pastas de aquí son espectaculares, con ese queso parmesano, cuando la pasta la tiran allí adentro de de lo que es el queso parmesano, espectacular, la pasta carbonara. Y así, varios tipos de pastas que me han gustado muchísimo. También he probado el risotto, risotto de champiñones, risotto de, aquí le dicen barbaviétola, pero esa es como decir la remolacha. Entonces, ri eh, el arroz con la remolacha es espectacular también, porque hacen como una crema con la remolacha.
Guau, okey, ujú. Ujú, ah, sí, sí, sí. Guau, no, suena riquísimo la verdad, pero, pues, ahora ya sabiendo que que sí, que has probado diferentes cosas, ¿con qué te quedas? ¿Comida italiana o comida venezolana? <laughs>
Sí. No, con ambas, con ambas.
Okey, perfecto, perfecto, excelente respuesta. <laughs>
No las cambio. <chuckles> Pero claro, también he probado la comida china, china japonesa. Y espectacular, también me ha encantado. Sí, yo estoy abierta para otras culturas, claro, claro que sí, siempre y cuando me guste la comida.
Ujú, sí, sí, sí. Abierta a cualquier posibilidad. Sí, sí, sí. No, pues, mira. Qué interesante y sobre todo qué rico, la verdad es que ya está medio hambre. <laughs> I intentaré intentaré hacer las arepas aquí en mi país, lo voy a hacer de la mejor manera posible, incluso, buscaré, este datos, pero pues sobre todo, pues mira, muchas gracias, me abriste completamente un panorama distinto al tema de la cocina, al tema, pues pues ya de gastronomía, ¿no? Pues, obviamente hay tantos platillos diferentes, tantos platillos que podemos hacer y probar y pues nada, sinceramente me gustó mucho el tu anécdota, me gustó mucho la la forma en cómo lo cuentas, sobre todo pues, esta, me quedo con esta frase de que los venezolanos nacen con la arepa debajo del brazo. <laughs> Muchas gracias, cuídate mucho. No, a ti, muchas gracias, hasta luego.
Sí, a mí también. Cla Así es, así es. Bueno, gracias a ti.